Por supuesto, y al final, eso es lo que crea el enganche, ¿no? De de que alguien esté ahí y te escuche y y tal. Oye, cuando estás contando una anécdota que ahorita, bueno, hasta me emocioné de escucharte y y de bueno, no ganaron, pero pero casi. Este, eh Sí, exacto ah, no, por supuesto que es mucho mucho más grande, mucho más grande la la ganancia. Cuando estás contando estas historias, una anécdota, ¿te gusta también como describir, por ejemplo, en el momento si había algo que, eh eh, algo de, eh, eh, en el ambiente como un olor? ¿O en ese momento vi o se escuchó el al público, no? No sé.
Sí. Has Pero ganamos fuera del campo, ¿eh? Esos muchachos esos muchachos son son ganadores fue el son ganadores en la vida. Así es. Claro, claro. Sí cla cla claro claro, se escuchó. De hecho, si te diste cuenta, ahorita al principio que te dije: "Quiero que te no tengo una foto pero q quiero que te imagines un grupo de 17 a 20 sa y en en un campo de fútbol". Entonces, ha ha hay sí cosas de esos o el olor, claro, si estamos: "Oye, se olía así". Cualquier cosa, la textura, cla cla cla claro que que que que la platico, ¿no? Y y y yo creo que, como te digo, sí hay una formulita, ¿no? Yo sé que ahora, eh, hay mucho lo que llaman el storytelling, ¿no? Y hay el el viaje del héroe y muchas películas de Hollywood usan eso, eh, de así como la Guerra de las Galaxias y demás, y hasta a lo mejor hay libros. Yo yo yo sí, eh, tratando de de caer en esa en esa fórmula que te decía ahorita para que las historias sean memorables, yo podría decirle la fórmula de la cosa, ¿no? ¿Que cómo es la cosa? Pues, mira, la cosa es y es el acrónimo de contexto, donde tú llevas las personas al dónde, y el contexto trata se trata de dónde, cuándo y cómo ocurrieron las cosas. Ahorita te dije fíjate, me fui al 2012, te situé en un lugar, te te te planteé el contexto, el equipo. Y luego esa es la C. La O es el obstáculo. Un equipo de fútbol que no tenía, <smacks lips> este, prece o sea, identidad y demás. Entonces, el obsta entonces, cómo llevaba estos. Y después la solución, y la solución, eh, que es la S la solución se puede dar que uno se dé cuenta que como yo ri yo me di cuenta y me quedó el 20 de la persona que hubo, alguien que dio palabras de aliento a mí, entonces, ahora me tocaba yo ser esa palabra que diera esas palabras de aliento. Y entonces y, a lo último, la letra A que es como de aplicación, como te decía hace rato: "No se trata ya de la historia ni de mí, sino de la audiencia". Entonces, si yo te quiero enseñar algo, ya te puedo aplicar entonces, y ya puedo desenvolver, entonces, que las palabras tienen poder. Las palabras tienen el poder de crear vida o generar muerte, de construir o destruir. Entonces, en tu entorno, yo te invito a que tus palabras den vida a tu gente.
Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Claro, claro. Ujú, ujú. Ujú, claro, claro. <chuckles> Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Ujú. Wao. Ujú. Ujú. Ajá. Sí, exacto. Exacto. Ajá. Ujú. Sí, mm, sí, no, no. Ajá. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro.